Heu, pas du tout en fait celui qui conduisait n'est pas avec nous, heu, c'est vraiment, heu, quelqu'un d'autre, heu heu, enfin le 3e ami qui était beaucoup en retard, heu, pas près du tout, donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait avec notre ami? Bah, on a débarqué chez lui directement pour, heu, voilà, heu, essayer de d'accélérer, voilà, prendre les choses en main, et essayer de de, voilà, de lui rappeler qu'il était pas tout seul dans le voyage et puis, heu, c'était un peu en fait le moment, heu, le moment qu'il qu'il fallait, heu, vraiment, heu, parce que je pense que sans ça, heu heu, notre, heu, notre vol voilà notre vol serait raté surtout parce que voilà, heu, c'est c'est surtout le le le le l'avion qui était, heu, qui était qui était prévu ouais, et puis un peu, heu, dans notre malheur, on a retrouvé un peu notre bonheur parce que voilà, heu, en en en, mmh, en surveillant en fait sur l'application, bah, il y a un petit retard qui de l'avion qui était, heu, qui était était constaté, heu. <chuckles> Donc ça m'a soulagé en te en d'autres termes et c'était pas pour autant qu'il fallait se relâcher donc heu, c'était on va dire, heu heu, je pense que dans d'autres situations, d'autr d'autres contextes, heu, l'avion serait raté. Puis, heu heu, vraiment, c'est très ça ça aurait été foutu quoi, donc heu, et puis, heu, c'était vraiment, heu, vraiment un un un
Mmh. Ben oui, et prendre les choses en main. OK. Il serait pas venu. Oui, oui. Bah, tu as pas le choix ouais, le vol il est voilà. Ah ouf! <laughs> <gasps> Heureusement! Bah, oui, bien sûr. N d'accord. Mais qu'est-ce qu'il avait ton 3e ami là, il a il y mettait de sa mauvaise foi, il a il a changé d'avis, c'était quoi?
Non, c'était c'était c'était c'était non non non il avait vraiment tout préparé c'était juste qu'il était pas prêt du tout, heu heu, il avait, heu heu, il me semble qu'il avait vraiment quelque chose à faire avant, mais il l'a pas fait, heu, il l'a pas fait avant, il a fait le jour de du voyage, donc heu, ça l'a mis vraiment beaucoup en retard pour préparer ses affaires, heu, les derniers les derniers préparatifs, heu heu, donc forcément, heu, voilà, il faut se préparer un minimum, heu heu, et et et
D'accord. OK. Heu, oui. Mmh. Bah, oui, <laughs> surtout quand c'est prévu quoi. Ouais. Mmh.
Exactement c'est ça et puis, heu, et puis, heu, et puis aussi j'ai ressenti aussi peut-être son appréhension.
<laughs>

Oui, heu, je pense que, si jamais <tsk> je devais, heu, repartir avec ces amis-là, enfin, surtout, heu, heu, heu, celui qui qui nous a mis en retard, ouais. Heu, je pense que je leur proposerais, heu, de dormir tous ensemble avant la enfin, si jamais on doit se réveiller tôt, ou b vraiment vraiment, heu, rassembler toutes ses affaires 1 jour avant et puis, heu, et puis vraiment se préparer! Voilà, passer la nuit pour permettre, heu, permettre, déjà, à la personne qui nous conduit, heu, de pas faire, heu, de pas faire, heu, voilà, des détours, heu, inutiles, pour, avant de vraiment démarrer de directement, heu, de chez moi ou de chez chez mon ami ou chez le 3e ami. Vraiment!
Mmh mh. Le 3e. <chuckles> Eh beh, voi J'y pensais. <chuckles> Heu, oui. Et puis passer la nuit, heu, voila, heu, dans le même appart, et partir, heu, ouais. N'importe quoi. Ouais. Heu, je pense que c'est la meilleure solution. Je pensais à ça, aussi. Ouais.
Oui, oui, oui, si, je pense que, heu, et je pense que c c c'est ce que je ce qu'on aurait dû fai enfin, ce que j'aurais dû faire, heu, mais c'est juste, voilà, heu, il y a eu vraiment, c'était un moment, heu, voilà, où on était tous à chacun chez chez soi, mais je veux dire, vraiment, si, heu, si, heu, si je devais le refaire, bien sûr, oui, on on prendrait le temps, vraiment, de enfin, je j'expliquerais, et je pense que le voyage démarre, heu, à ce moment-là aussi. Heu, c'est pas seulement, heu, c'est pas seulement quand on prend l'avion et puis qu'on arrive, heu, s à destination. Je pense que le voyage, heu, démarre, heu, du moment où, heu, heu, voilà, heu, je suis rassemblé avec des amis voilà, exactement! Et puis, heu, et p et puis je pense que c'est encore plus ça détend encore plus l'atmosphère, heu, heu, voilà, ce ces ces petits moments, heu, où, heu, voilà, heu, en on on on je peux, voilà je peux je peux exactement! Les les les petites choses qui peuvent arriver à mon ami, heu, chez moi, voilà, heu, heu, je peux je peux plus, heu, voilà, le taquiner un peu plus, heu, heu fi mais vraiment dans dans la bonne ambiance et je pense que ça le mettrait pas du tout, heu, en mal, ça le détendrait et puis, heu, on est tou heu, on est tous dans le même bateau, heu, c'est un peu pour, heu, pour pour aller prendre, heu, c'est un voyage, quoi.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Heu, ouais, je pense que Oui, tout à fait. Non, non, non! Ah oui? On on est réunis et heu, o ouais, tout a Tout à fait. <chuckles> Oui. Bah, vous rigolez, vous pr vous prévoyez, vous ouais! N oui. <chuckles> Heu, ma beh, non, au contraire, ça le détendrait, bah, oui. Oui, tout à fait. Oui, et puis les émotions, ça se transmet, donc heu, si toi, tu es excité, tu es content, tu es donc heu, ton ami, heu, risque de l'être! Que s'il est tout seul, chez lui, à se dire, heu: «Mince, heu, comment?» donc tu vois? Mmh, bien, voilà, et est-ce que ouais, vas-y.
Ah, oui, c'est ça, exactement! Exactement, et puis, heu, c'est c'est quand même, un oui?